Di katulad nu'n long distance call talaga eh, kapag gusto mo talagang makausap 'yung mga pamilya mo, pati kaibigan mo, kung malayo ka.
Tama. Mm, malaki pa 'yung bayad. <laughs> Pang long distance, tama po.
Oo ek oh, 'di ba o mes messenger na lang, 'di ba andali na sobrang, sobrang bilis talaga at any time pa, 'di ba? Ang babayaran mo 'yung internet.
Mm, opo. Oo, kahit naka-data nga puwede na tayong ano, makapag-send ng messages, opo.
Oh, 'di ba, iyun nga nice update. 1 pa lang babayaran mo pero okey na okey siya 'di ba. Mm.
Mm. Ayun mas madali 'yung mas mabilis 'yung komunikasyon po 'di ba, o compared sa mga oo sa o dati, tapos di na natin mm.
Tama sinabi mo. Mismo. Basta ano tala I-u-utilize mo lang ng alam mo iyun, tama iyung teknolohiya, ah, talaga namang, kapaki-pakinabang talaga siya kahit saang aspeto ng ano, 'di ba na gawain s
Tama po, oo. Mm, 'yung iba kasi ginagamit 'yung teknolohiya ngayon pa para ano, para pang, pampalipas oras na may dalang ano ano tawag dun parang dalang may dalang gulo o ano <chuckles> parang, nakakasira sa opo oo, opo hindi na na kina hindi na nam
Ay dapat talaga gamiting kapaki-pakinabang, dapat huwag mong aksayahin 'yung oras sa mga walang kakwenta <chuckles> kwentang bagay 'di ba?
Opo, oo, tama po kayo diyan, so iyun mas maraming talang
At tuwing um, maraming salamat sa t time mo, at sa oras mo, at sa pakikinig at marami akong natutunan sa'yo.
Ah, ako din nag-enjoy po ako mara marami po akong na ano, ah, nalaman tungkol sa social media and ano sa mga, platform, salamat po paalam.
Oo. Okey, salamat ah. Paalam.

Ay, siyempre napapadali yung ano ko, eh, yung, um, trabaho ko. Tawag dito, ah, hindi lang trabaho, kumbaga parang, pag gusto ko ring ma-entertain na padali na lang din kasi, biruin mo, huhugutin ko na lang sa bulsa ko at yung smartphone kung gusto ko manood ng, 'di ba? Kung gusto mo manood ng TV.
Mm, oo. Oo, oo, po. Tama po. Oo. <laughs> Tama, tama po. Mm.
Ba't ka pa mag-TV, puwede mo naman mapanood sa smartphone so, na natutuwa ako alam mo 'yon masaya ako sa mga ganong klaseng bagay 'di ba?
Opo, tama po kayo diyan. Mm. M
Tapos ano pa ba, gusto mong mag-check ng email.
Oo, tama. Oh, hindi mo na kailangang ano mm, tama. Hmm, tsa ah, doon nga po dapat pupunta pa tayong ano, um, post office kung hindi napadala 'yong email natin. <laughs> Ah, ano, hindi email, ah, mail natin. Ganon so ngayon na oo. <laughs> 'Di ba, 'yung ang laking pagbabago, no'n, eh, kasi ako din ,ah, parang relate din po ako diyan nung ako'y estudyante, oh, na nung ako'y bata pa lamang. Eh, ano, yung nagmamadali akong umuwi ng bahay kasi gusto kong manood ng TV. <laughs> Kasi hindi na opo oo, kasi oo, kunwari gusto kong, ah, nung mga mga palabas sa hapon, gusto kong makita agad yun kasi hindi na yun uulit sa ano bu kinabukasan. Hindi ko na makita kahit saan yun opo, so ngayon napakadali na lang sa'ting ano, ang mag-search ng mga movie opo, oo, kahit kahit ilang beses kahit. <laughs> Kahit 1,000 beses pa opo kaila ah, napakadali lang nating ano, um, <clicks tongue> makita yung mga gusto nating panoorin na palabas or mga videos, kahit ah, kahit saan man tayo, gamit ng internet and cellphone, opo <laughs> yung mga smart
'Di ko na kailangan pumunta sa kompyuter, 'di ba? Dati humaharap ka pa sa kompyuter. 'Di ba isa pa yun oh, 'di ba? Ang Oh, ngayon email. sila lahat di So, ayun. Oo. TV show, yung paborito mong TV show. Oo. Tama, tama. Puwede mo ng ulit-ulitin ngayon eh, 'di ba? Mismo. Kaya nga. Mismo. Anong apps ka ba nanonood? Anong app, sa anong paborito mong apps na ginagamit mo para gusto mong, kung gusto mong manood?
Hmm, yun nga, ginagamit ko, mostly sa ano, pag pinapan gusto ko manood ng mga short video, so ginagamit ko mga YouTube, mga mga gano'n lang po YouTube or TikTok, yung mga ganun or kahit sa Facebook mas mas babad ako sa Facebook, opo, dun ako nag ah oo oo, opo, oo social media apps, so kung gusto ko naman ng mahabaang ano, mga palabas dun po ako nag sa Netflix, kung kahit 'di ba kahit kahit saan tayo pumunta nakakapag-Netflix tayo kahit nasa bus tayo 'di ba, po? <laughs> Oo, tama po kayo diyan.
Yun, oo. Oo. Mga social media 'no? Social media apps. Yun, oo. Yun ang pinaka-patok, eh, 'di ba? Mas popular nga yun ngayon, eh, 'di ba?

Bumo <chuckles> Ano, eh, tawag dito nakalimutan ko ngang magparehistro, eh, kaya oo, nakalimutan ko.
<chuckles> Ay! <laughs> Oo, parehong-pareho kayo ng kapatid ko sabi ko sa kanya pumunta ka na ng ano, ah, mag ah, kahapon kasi sinabi ko, ah, umuwi sa bahay, "uuwi ka ng bahay kasi bukas eleksyon na" sabi siya sabi niya "hindi pa ako nakapagrehistro," "Ha! 23 years old ka na hindi ka pa nakapagrehistro". <laughs>
Oo. Pakiramdam ko Eh, aminado naman ako, eh, kaya hindi ako nakapagparehistro kasi ano, eh, na, nahumaling ako dito sa bago kong ginagamit na ano, eh, na, ah smartphone. <laughs> Kaya, oo. Ano, eh, medyo na-addict sa sa sa bagong smartphone alam mo na social media nang social media 'yun kaya
Opo. Mm. Ah, bakit? Ah, gano'n po ba? Talaga po? <chuckles> Oo, napag-iwanan ng panahon na. <laughs> Ano na napag oo napag-iwanan ng trend na kailangan palang bumoto. <laughs> Kailangan pa lang magpaano, magparehistro, oo sabi ko
Oo na ano nawili, nawili. Oo, pasensya na, pasensya na. Sabi nga sa'kin nung ano nung tropa ko na ano, "ikaw naman may smartphone ka actually pu puwede mong gawin online yung pagpaparehistro," ah, sabing gano'n sa'kin.
Mm. Opo talaga naman, <laughs> puwede naman talaga 'yun. Kasi la oo, wala ng ano
Oo, me Men mayro'n nga daw, yung app ata, 'di ba.
mm, oo wala ng limitado ngayon nga, ah, lalo na't, ah, open ang lahat do'n sa su dito sa social media sa ano, na na oo, nagagamay na natin lahat dahil sa internet. <laughs> Basta may intermet ah, internet oo parang, ah, pasibo posible lahat ng gagawin natin sa ano, online. So 'yun, oo kasi nagsabi po kayo may sinasabi po kayo about ano teknolohi ah, technology or ano internet smartphone so may tanong po pala ako sa inyo
Sinabi mo. Mismo, mismo agree. Kaya nga, eh. Oo. O, sige-sige.
if okey lang? <laughs> So 'yun po, um, anong mga bagay na nagpapasaya sa'yo kapag gumagamit ng teknolohiya po?
Sige-sige.